Ele veio, né, ele não veio morar comigo, ele veio morar aqui e a gente divide. Ele tem a vida dele e eu tenho a minha.
Ah, mas é interessante porque ele é seu filho, ele te faz companhia, é uma companhia que você já conhece, né, você fica feliz, né, com a presença do teu filho.
Ah, mu fantástico, ma meu amigo ah, sim. Mas é porque, assim, sabe, vi vi eh, muito interessante quando eu cheguei aqui, eu ouvi muitas pessoas falarem: "Nossa, você veio sozinha? Nossa, como você teve coragem?". "Nossa e você deixou a família?" Eu falava: "Gente, eu não pensei em nada disso". Eu pensei que eu já tenho os filhos adultos, criados e eu queria vim atrás do meu sonho. Ué.
Exatamente, você é que está certa, é uma mulher moderna, né, cabeça aberta e sem medo, corajosa.
Né. Eu não abandonei ninguém. Pois é, e E também, assim, eu me entreguei demais para criar meus filhos, eu abri mão de muita coisa para mim com muito prazer.
Mas agora é o seu momento.
Agora é meu momento, porque e a mãe normalmente a mãe abre muito. É, né, abre mão de muita coisa por opção, claro.
Claro, porque a gente quer que o filho, né, eh, seja uma versão melhor, né, do que a gente, né.
Né? E a é porque também Claro e também é, normalmente. E, assim, eu tive uma infância legal, eu tive uma adolescência legal, sabe. Eu fui bem casada, né, as coisas foram dando certo. Agora eles estão bem, está na hora deles, né, as minhas bonecas já têm as bonecas dela para brincar